कई बार ना ये उम, लगता है कि, किसी से भी मतलब वैसे हम कहते हैं कि भई ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है या घर में हम सब एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि, अगर आप किसी को कोई बात कहना चाहते हो, तो कितनी बार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचती ही रह जाती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं इसको ये ना लगे कि, उम, इसको ये चीज़ पसंद है और मैं टोक रही हूँ और दोस्तों में भी अगर अ, कभी किसी को कुछ कहना हो, चाहे उससे संबंधित, चाहे मुझसे संबंधित पर, कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो तोलमोल के चलते, वो बात कहने का पॉइंट ही ख़त्म हो जाता है। वो सीन आगे निकल जाता है पर मैं, ये सोच के शायद कह ही नहीं पाती कि अगले को बुरा ना लगे। और समझ ही नहीं आता फिर मुझे लगता है कि ये तो, कैसा रिश्ता है जब, आप अपने मन की बात, ये सोच के ही नहीं कह पा रहे कि अगला बुरा मान जाएगा। तो फिर म कैसे मैं किसी को, बहुत अपना नज़दीकी या मैं उसके बहुत नज़दीक हूँ, ये मैं मानूँ? तो बड़ी अजीब-सी उलझन होती है या तो ये मेरी अपनी झिझक है, कि मुझे लगता है अगले को कैसा लगेगा ये सोच कर? बचपन से शायद, वही चीज़ें आसपास होती देखी हैं, तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। पर हाँ अफ़सोस ज़रूर रहता है कि एक तो कह भी नहीं पाई और अंदर से ग्लानि रहती है कि इतना भी हम, खुले नहीं है इस रिश्ते में, तो क्या फ़ायदा?
जी।
क्या किया जाए? समझ नहीं आता।
जी। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को आपने जिस तरीक़े से बताया है, कि अपनों के बीच में कई बार आप ऐसा महसूस करतीं हैं कि बात कही जाए, नहीं कही जाए तो मैं आपको बताऊँ ये बहुत स्वाभाविक-सी बातें हैं। और अ, कहीं न कहीं हम ऐसा हर बार सोचते हैं कि ये बातें नहीं कही जा सकतीं है या कही जा सकतीं है। तो अच्छा मैं आपसे कुछ भी कहने से पहले ये जानना चाहूँगी क्या आपके सिर्फ़ दोस्तों के साथ ऐसा होता है? या फिर आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि आप अपने छोटे बहन-भाईयों और अपने परिवारों को भी कई बार अ, इस तरह से महसूस करतीं हैं कि भले ही वो उनका ख़्याल रखने के लिए आप बातें बोलना चाहती हैं फिर भी आप नहीं बोल पातीं क्योंकि उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए? तो सबके साथ ऐसा होता है या कुछ ख़ास इंसानों के साथ ऐसा होता है?
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि, जिनकी मैं केयर करती हूँ, जिनको मैं प्यार करती हूँ, जिन रिश्तों को मैं हमेशा रखना चाहती हूँ, मुझे लगता है वहाँ पर ये डर शायद बना रहता है कि, अगर इनका दिल दुखा तो क्या होगा, इनको बुरा लगा तो क्या होगा? तो ये सोच के शायद वो, बा बात बोलने से पहले ही मैं मतलब घबरा जाती हूँ। चाहे वो अगर मैं एक बहुत साधारण-सी ही बात कहूँ कि मैं जिस ऑफ़िस में काम कर रही हूँ उसका ऑफ़िस में मुझे काम करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं। तो एक होता है न एक थोड़ा-सा वहाँ भी एक परिवार का या एक एक अलग नज़दीकी रिश्ते बन जाते हैं अपने अ, विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में। तो अब होता क्या है कि अगर वो लोग मुझसे जूनियर हैं तो कई बार अब हर ऑफ़िस का होता है कि आपका 1 साल में एक बार एक अप्रेजल लिया जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। तो मेरे लिए जबकि ये एक बहुत औपचारिक चीज़ है, उसमें भी मुझे अगले को ये कहना कि भई आप अगर इसको बेहतर करो तो ठीक रहे या इस बात पर काम करो, ये कहना मुझे इतना तनावग्रस्त मैं उस उन दिनों में हो जाती हूँ जब ये अप्रेजल का टाइम होता है, कि भई मैं अगले को कुछ सुधार के अगर पॉइंट्स दूँ भी तो कैसे दूँ वो बिंदु कैसे बताऊँ मैं, वहाँ चिंता हो जाती है। ऐसे ही अगर घर में सोचिए मुझे अपने बच्चे को भी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं मुझे पता है और मैं समझ सकती हूँ कि उनकी भी अपनी भावनाएँ हैं। पर अगर मुझे लगता है कि मेरे कुछ कहने से बच्चे को बुरा लगेगा तो मैं कई बार उसको भी इतना गोलमोल के या मैं यही सोचती रह जाती हूँ कैसे शुरुआत करूँ, कैसे बताऊँ कि इसको ये भी ना लगे? भई बच्चे का मुझ पे विश्वास होना भी ज़रूरी है, वरना वो अगली बार से मुझे बातें ही नहीं बताएँगे। तो इतनी सारी वो जिसे कहते हैं न एक तोलमोल चलती रहती है कि, अक्सर मैं शायद कुछ भी नहीं कह रही होती या नहीं कहती तो ग्लानी होती है, कह देती हूँ तो तो भी अफ़सोस होता है। जी।
जी। जी। ठीक है। जी। हाँ। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। देखिए, मैं आपकी परेशानी के साथ-साथ ये स ये भी समझी हूँ कि आप बहुत ज़िम्मेदार हैं अपने परिवार के लिए। क्योंकि जो आपकी चिंताएँ हैं अ, वो बहुत बड़ी हैं अपने बच्चों के लिए, अपने कलीग्स के लिए। और अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अ, जो आपकी अ, आप ये सोचतीं हैं कि मैं ये कहूँ न कहूँ इससे पहले आपके मन में क्या ख़्याल है उन लोगों को लेकर के? कि आपको ये लगता है कि अ, अम कहीं टकराव ना हो जाए, या फिर अ, कभी बात ना हो इसके बाद, या फिर आपको ये लगता है कभी रिश्ता ही ना टूट जाए, ऐसा कुछ ख़्याल आते हैं आपके मन में?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, मुझे डर तो शायद अंदर ही अंदर इसी बात का रहता है कि जैसे, अगर अगले को बुरा लगा तो हमारे रिश्तों में दूरी ना आ जाए। वो चाहे मैं पारिवारिक रिश्तों की बात करूँ या अपने दोस्तों की या औपचारिक रिश्तों की बात करूँ। तो अ, अगले को बुरा लगेगा तो हो सकता है, वो मुझसे बात साझा करना, कम कर दे या मुझसे नाराज़ हो जाए, एक टकराव भी हो सकता है। देखिए अगर ऑफिस की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर मैंने, इनको कुछ कहा और इन्होंने अगर उसको, जिसे कहते हैं ना पॉज़िटिव रूप में नहीं लिया, तो हो सकता है एक टकराव की स्थिति बन जाएगी। फिर वो बात ईगो पर आ जाएगी कि, इन्होंने मुझसे कहा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ है, पर वो मेरी कल्पना या वो इतनी अ, विश्वास ना होना अपने पर या मुझे कई बार लगता है कि, मैं अगले को जिसे कहते हैं ना कई लोग होते हैं। अच्छे से बात करके अगले को अपना पक्ष रखते हैं। मैं उसमें, बहुत उलझन भरी स्थिति में ही अपने आप को पाती हूँ क्योंकि मैं, अपना पक्ष ही इतना गोल-मोल तरीक़े से रखती हूँ कि वो बात असल में क्या है? वो छुप ही जाती है।
जी। जी। जी। हाँ। हुँ। जी।
ऐसा मुझे लगता है।
हाँ, मैं समझ गई आपकी बात को कि, आप इतनी ज़्यादा चिंता करने लगती हैं, उस ख़ास पर्सन को लेकर और आपको ये समझ नहीं आ पाता कि, मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ? और कैसे अपना जो मेरा मन में जो मेरी बातें चल रही हैं, ठीक वैसे ही मैं सामने वाले को समझा पाऊँ, है ना? तो ये, बहुत स्वाभाविक बातें हैं जैसा मैंने पहले भी कहा, कई बार ऐसा होता है रिश्तों में, हमें क्योंकि रिश्तों की ज़्यादा फ़िक्र होती है, तो हम इतना ज़्यादा कभी-कभी सोच लेते हैं कि हम अ, ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए? तो अच्छा एक अ, लास्ट चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी कि जैसे आप कोई ख़ास व्यक्ति को ये कुछ बातें समझा रही हैं, तब आप क्या समय चुनती हैं, जैसे आप समझाना चाहती हैं तो बच्चों को, जैसे समझा रही हैं, तो सब के सम सामने ही समझाती हैं या फिर अ, उसको अकेले में ले जाकर के कोई कहानी के द्वारा, आपने कभी, ऐसा प्रयास किया है?
हुँ। जी, जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। कहानी के द्वारा तो नहीं पर हाँ, इस बात का ख़्याल ज़रूर रखती हूँ कि, सबके सामने ना कहूँ क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि जब मुझे कोई सबके सामने कुछ कहता है, तो ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसलिए बस इस बात का ख़्याल ज़रूर रखती हूँ कि वो बच्चा उस वक़्त या जिससे भी मैं बात कर रही हूँ, उस वक़्त बाकी लोग उस वक़्त जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो उपस्थित ना हों तो बेहतर है। इस बात का सिर्फ़ ख़्याल रख पाती हूँ।
जी। जी समझ गई। अ, तो मैं आपकी पूरी बात को समझ पा रही हूँ कि कहाँ दिक़्क़त है। तो अच्छा आप उम, मेरी बात ये मानिए कि आप जब ऐसा कभी भी ख़्याल आपके मन में आए कि मैं अपनी बात कैसे शुरू करूँ, ऐसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को समझा रही हैं। तो सबसे पहले आप उसे जैसे आपने बताया कि आप अकेले में ही समझाती हैं तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कम से कम आप ये समझती हैं कि किसी दूसरे को अ, किसी के सामने बेइज़्ज़ती फ़ील ना हो और उसे ऐसा ना लगे कि मुझे दूसरों के सामने सुना दिया। तो सबसे पहले आप अपना उदाहरण देके समझाइए या फिर किसी और का उदाहरण उदाहरण देके समझाइए। आप अगर उससे डायरेक्ट बोलेंगी कि आप ऐसा ना करो तो हो सकता है बच्चे को बुरा लगे। लेकिन आप ऐसे कहेंगी कि अ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था तो उसे लगेगा कि आप उसे समझा नहीं रहीं बल्कि एक कहानी बता रही हैं। और उसके मन में कुछ भी होगा तो वो हो सकता है खुद ब खुद उस अ, जो पर्टिकुलर स्थिति है उससे बाहर निकलें और समझें कि इसके जो परिणाम हैं वो गलत हैं। तो वो ऐसे भी समझाया जा सकता है बातों को। और जैसे आपने बताया आप अपने कलीग्स को भी जब कभी अप्रेज़ल का टाइम आता है तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं देना चाहतीं जो कि थोड़ा-सा नेगेटिव जाएँ या फिर बुरे जाएँ। तो एक बात समझिए क्योंकि ऑफ़िस में होता क्या है कि भले ही हम वहाँ पर 15 सालों से 20 सालों से काम कर रहे हों लेकिन वहाँ एक अ, ऑफ़िशियल माहौल ये होता है कि हमें बताना होता है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है ना। तो कभी भी ऐसा ज़िम्मेदारी वाला पॉइंट आता है तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारा पारिवारिक है या फिर ऐसा माहौल है मैं नहीं दे सकती। आपको वहाँ कॉन्फिडेंट होकर ही पॉइंट देने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान गलत है इस जगह पर और ये सही है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट होके बोलना होगा उसके लिए या फिर अपने खुद के लिए। और अगर आपके दोस्तों के साथ होता है ऐसा कि आपको उन्हें कुछ ऐसी बात बतानी हैं कि अ, आप कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि एक मैसेज़ के द्वारा कि मुझे ऐसी-ऐसी बातें करनी ऐसी बात हैं और मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है न कि हम डायरेक्ट जब बोलते हैं तो अ, हमारी जो फ़ीलिंग्स होती हैं वो अपोजिट चली जाती हैं, दूसरे के मन में वो अलग तरीक़े से समझता है। तो एक सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो आप एक मैसेज़ लिख सकते हैं। और अ, मैं अ, मैं जो आज़माती हूँ सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि अ, एक लेटर के द्वारा अगर हम किसी को समझाएँ और अपनी बात को रखें तो मुझे लगता है ये बहुत ऐसा अ, फ़ील करवाएगा कि आपको बहुत चिंता है और स बहुत समय निकाल कर के अ, ये ख़्याल किया है कि आप उनके लिए कितना ज़रूरी हैं। और आप बताइए कि आप आप उनके लिए कितना ज़रूरी हैं और वो आपके लिए कितना ज़रूरी हैं। जब हम ऐसे बात शुरू करते हैं तो दूसरों के मन में भी ये रहता है कि ये जो भी सलाह जो भी कुछ देगा तो वो हमारे लिए ही होगा। तो आप ये कर सकती हैं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ स यहीं से आप महसूस करेंगी कि आप अपनी बात को कॉन्फिडेंट होकर कह पा रही हैं लोगों से।
हुँ। उ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी। मैं आपकी बात सुनकर ही मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतर मैं महसूस कर रही हूँ। और आपने जो भी उपाय बताए मैं ज़रूर उन पर अमल करूँगी ख़ास तौर पर जो लिखकर बात करने वाली बात है मुझे लग रहा है वो शायद काफ़ी सही होगी क्योंकि अपने विचारों को इकट्ठा करके फिर मैं आगे भेजूँगी। तो इतनी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
जी। धन्यवाद।
धन्य